Eh, no, io spero, mi auguro, <chuckles> perché lei ama i bambini eh, quindi è molto portata. Infatti c'è stata un'esperienza precedente dove ha svolto il ruolo di educatrice e questo ancora di più, a maggior ragione, le ha proprio modificato proprio il le sue idee, le sue i suoi modo di pensare, ehm
Esa Mh-mh. Certo, poi stando a contatto con i bambini, uno si rende anche conto se, eh, fa per lui o no, perché non è detto che per tutti che tutti siano portati.
Sì. Sì, l l'impor Bravissima. E e, invece, ha limitato molto di più questa intenzione di avere un bambino, però, diciamo che, momentaneamente, non arriva a ma sperando che, poi, in futuro, succeda da un momento all'altro. Sarebbe, poi, per noi una gioia immensa, <chuckles> una gioia immensa, sì. <chuckles> E nien comunque, uhm, riprendendo il discorso con mia cugina, poi, alla fine, io l'ho abbracciata e mi sono veramente, mhmm, scusata. Ho detto: “Io non l'ho fatto con brutte intenzioni, soltanto perché ti voglio bene, te ne volevo anche quando eravamo piccole e, uhm, la mia era quella di di metterti in una situazione di tranquillità, che tu potessi affrontare quella cosa che per te era un, uhm, un, come dire, un input, un qualcosa un qualcosa che ti impedisse, ehm, per me era importante che tu almeno percepissi e imparassi subito quello che stavo cercando di di insegnarti" e
Una grande gioia, immagino. Posso immaginare. Certo. Beh, sei stata molto brava.
Sì, eh, beh, io lo spero.
Allo stesso ehm, magari è un modo anche per riuscirvi a capire di più, se in futuro ci saranno altre cose che daran fastidio, è un punto di confronto importante.
Bravissima. Sì, sì, in effett Bravissima, conc concordo <chuckles> è è importante. Ecco, ehm, e niente, ehm, per me è stato adesso un piacere parlare con te, condividere
<chuckles> Anche per me, son contenta che mi hai raccontato questa cosa.
Altrettanto per me. Ti ringrazio veramente, e spero di trovarti per una prossima
Mh. Anche io, lo spero tanto.